Exatamente. Então assim, fazer limonada do limão e tal. Só que tem dia que essa alegria intensa, dessa "liberdade", entre aspas, porque não é assim também, né. Mas assim, essa coisa de “Ah, meu Deus, eu não preciso ser modelo pra ninguém, eu não preciso” porque a minha melhor amiga teve filho, é assim, ela mudou, ela não é mais ela, sabe, ela foi ela foi abduzida, eu não sei onde minha amiga tá. <chuckles> Porq, completamente. Ela tá sem personalidade, ela não consegue nem tomar banho direito, nem comer as coisas quer. É, controlando o vocabulário, o que fala, assim, tá horrível. E eu olho e falo
Uhum. Exato, tá certo. <laughs> Exato, é. Uhum. Nossa, ela mudou tanto assim? Nossa. Uhum. Mudou completamen
É, total. E eu falo: “Ai, eu não preciso nada disso, sabe. Não". Mas tem hora que dá uma tristeza. E dá uma preocupação com o futuro, do tipo: “E aí?”. Não que eu quisesse ter filho pra alguém cuidar de mim, não era isso, mas o senti tipo: “Eu não vou formar ninguém? Eu não vou f impactar a vida de ninguém? Não vou ajudar alguém a se formar?”, sabe.
Uhum. Uhum. Pois é. É, e são realmente pensamentos muito complicados, né. É igual você falou, tem o lado positivo, né, que foi ali, no primeiro momento que você tentou pensar, né, e tudo mais. Mas tem aqueles momentos que o lado negativo também vem, né, como se você tivesse, digamos assim, perdendo alguma coisa, né, por não tá vivendo aquela parte da vida, digamos.
Uhum. Sim. Exatamente. Isso. Isso, exatamente. E assim, é muito ambíguo, porque às ve é é é muito esquisito, inclusive. É difícil nomear esse sentimento, por quê? Como eu te falei, tem hora que eu fico muito feliz, assim, aliviada, geralmente quando eu vejo as mães reclamando ou quando eu vou num shopping e e
Sim. Uhum. É, exato. <chuckles> Aí você já pensa: “Ai, graças a Deus, não é comigo.”
É, e vejo aquele berreiro no restaurante, sabe. Você olha e fala: “Ufa, que alívio”. Nossa, a felicidade real, assim, do tipo: “Nossa, olha como eu não preciso ter esse problema”. É, mas aí a mesma situação, em outros momentos, por exemplo, você vê vê um filme, alguma coisa, a criancinha d sorrindo ou você escolhe eh, a aí já dá uma tristeza, e eu fico confusa. E aí eu queria te pedir um conselho sobre isso, será que eu preciso realmente definir que sentimento eu tenho sobre isso pra pra não ficar essa coisa tão ambígua? Definir se, assim, se eu tô feliz, por isso eu tô triste, o ou eu vou levando desse jeito, sentindo, assim, ora feliz, ora triste?
Nossa, é verdade. Uhum. Livramento. <laughs> Uhum. Sim. Uhum.

É eu eu acho e assim, eu penso na criança também, não é um bonequinho que eu vou comprar na loja, sabe. E aí, eh, a criança ela é um um ser humano independente eu não tenho o que ter para mim para preencher um checklist eu não quero isso, sabe. E chegou em um ponto eu achei que a barra estava muito s forçada demais, sabe. E se você perguntasse: "Ah, você quer tentar hoje"? Ah, a resposta é "não" sabe, então eu estou cada vez indo mais para o lado de não, e e e lidar com isso, do que o "e se", eu acho que com o tempo o o "e se" vai diminuindo mas você tem toda a razão, tempo
Uhum. Sim. Entendi. Uhum. Entendi. Uhum. Entendi. Exato. Mas eu acho que é justamente isso que você falou sabe, com o tempo, como você realmente decidiu, tá decidida que não vale mais a pena, você não quer mais tentar passar por esse processo novamente, eu acredito que com o tempo, o lado positivo de você não ter tido vai ser cada vez mais valorizado automaticamente na sua mente, sabe.
Uhum. Sim. Uhum, sim, legal.
E o lado negativo vai começar a ficar cada vez mais ali discreto, sabe. Aí quando você assistir algum filme que você veja ali um bebê, ou um recém nascido mesmo e tudo mais, vai ser algo que você vai ver e vai falar assim: "Ah, legal", mas tipo assim, algo que você já não visualiza para você, sabe.
Uhum. Uhum, ótimo. Nossa, tá sendo um alívio conversar com você sobre isso, e realmente e foi muito bom você falar, né, que com o tempo a o aspecto positivo vai vai superando o negativo e eu sinto isso mesmo sabe? Parece
Sim, uhum, a tendência é essa, e eu acho que já é um passo muito bom você já ter uma decisão tomada, sabe, você soube o seu limite também, isso eu acho que é muito importante.
Aham. Uhum, sim. Uhum, legal ótimo, é porque é porque você fica naquela dúvida, né, absurda, eu já não estou muito na dúvida, então agora é mais lidar com isso. E assim, quando vier, por exemplo, a tristeza ou ape ou aspecto negativo, né, vamos supor assim hoje hoje eu diria que eu estou 80% feliz com isso sentimento bom legal, e e 20, eh, mais ou menos. Quando vier esse mais ou menos não é nenhuma tristeza profunda, é uma coisinha chata, quando
Uhum. Exato. Uhum. Sim. Sim, aquele sentimentozinho, assim, que vem e te incomoda, e pronto.
É, sabe que o o olho fica assim, o olho dá uma choradinha aí depois você seca a lágrima e e bola para frente? Quando vier isso que que você acha que eu devo fazer? O negativo.
Sei. Uhum.